Mmm, oke iya ya kombinasi semua itu memang kadang bikin apa ya Kak, bikin penonton itu memang bener-bener hanyut kan tanpa sadar gitu, bener banget apa yang kata Kakak tadi bilang. Iya, oke oke, nah tapi kalau misalnya Kak disuruh rekomendasi nih ke teman yang mungkin mirip seleranya sama Kakak gitu, bakal Kakak bilang apa tuh?
Bener, bener Kak. Mhm. Iya iya iya. Rekomendasi film ya?
Mhm.
Aku, eee, berarti ini kayak aku ngerekomendasiin temen yang punya selera sama aku ya, mungkin kayak aku, ngasih tau aja nih, "Eh, coba deh kalo misalnya lu tau gak sih film Money Heist ini? Coba deh tonton, gue pa eee, gue yakin banget lu pasti suka," contohnya juga ini nih Kak, kayak Agak Laen, Ngeri-Ngeri Sedap tuh kan ada tuh temen aku yang Batak kan Kak, temen aku tuh cewek Batak aku bilang nih, "Eh, lu coba nonton ini deh ini pasti lu relate banget dan lu tau banget nih jokes-jokes-nya orang Batak gimana lu coba deh tonton film ini," pasti aku kayak gitu Kak nyaranin ke temen Kak.
Mhm. Oh, mhm mhm. <chuckles> Mmm, oke ngasih temen Kakak heeh.
Kayak aku bawa dulu nih. Iya kayak aku bawa dulu nih background cerita mereka background asal mereka gimana baru dimasukin tuh biar mereka tau nih, jadi penasaran kan, "Emang iya ini, eee, relate banget nih sama kehidupan gue selama di menjadi orang Batak?" gitu-gitu loh Kak dan ternyata, ketika aku rekomendasiin nih ke mereka Kak, ternyata relate banget kata mereka, habis itu mereka ngomong kan, "Iya sumpah itu relate banget sih itu bener-bener orang Batak banget sih jokes-nya gini gini gini gini," kata dia gitu Kak. <chuckles>
<chuckles> Oh oke, mhm. <chuckles> Iya iya pasti gara-gara Kakak memang rekomendasiinnya berdasarkan relate banget ya dengan dia jadi pasti temen Kakak juga bakal kepo banget gak sih sama film yang udah Kakak saranin gitu, iya kan. <chuckles>
Iya. Betul, betul Kak kadi penasaran gitu kan meningkat rasa penasarannya kan.

Eee, film yang pertama sekali atau mungkin yang film yang Kakak, rekomendasiin ke temen Kakak, tadi gitu?
Oh oh, kalau misalnya aku rekomendasi nih Kak, Agak Laen sama si Ngeri-Ngeri Sedap tadi aja ya ceritanya ya. Jadi, kayak aku pasti bakal ngasih rating eee, 9,5/10 lah Kak, untuk ke temen aku Kak. Karena kenapa. Karena kenapa enggak 10, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, Kak. <laughs>
Mmm. Mmm, kenapa tuh Kak? Hmm. <laughs> Aduh. <laughs> Bener banget. Enggak salah sih Kak, bener banget nih, aku setuju banget sih. Mungkin kalau misal hmm, hmm.
<laughs> Karena menurut aku ya Kak, pasti ada kurang-kurangnya juga Kak, film itu Kak. Maupun dia mau sebagus apapun, eee, mau kayak sesedih apapun, selucu apapun, pasti film itu tuh enggak mungkin perfect, enggak mungkin sempurna Kak, pembuatannya Kak. Jadi, makanya aku kayak kasih rekomendasi, kayak rating ya enggak 9,5 ya mungkin 9 atau 8,5 gitu loh Kak, biasanya aku kasih rating.
Iya sih. Mhm. Mmm. Mmm. Berarti memang ini ya, apa namanya, mmm, penuh perting pertimbangan juga gitu kan, dari penilaian tersebut gitu kan. Dan juga ya, aku ngerti banget sih kenapa Kakak, juga maksudnya ngasih enggak 10, selain karena kesempurnaan milik Tuhan, juga biar ini juga enggak sih eh, eee, apa ya maksudnya dunia per-film-an, update, Bener. Terus, juga maksudnya biar perkembangan film juga update enggak sih, bi mmm, maksudnya ngasih rating yang segitu, gitu. Bukan berarti jelek ya, justru itu adalah nilai tertinggi, gitu dari kita yang sebagai penilai gitu, sebagai penonton, gitu kan. Oke oke.
Asli. Iya. <laughs> Biar enggak ini, biar enggak berekspektasi tinggi, Kak. Betul, betul. Ih, bener banget Kak. Bener banget. Kita kan sebagai penikmat film kan, kita kan harus tetep tetep apa ya, tetep kasih masukan lah Kak, kritik yang membangun kan untuk eee, yang membuat film kan, yang membuat karya itu. Karena ketika mereka udah dikasih 10 tuh, sempurna berarti takutnya nanti mereka agak-agak sombong nih Kak, enggak mau me apa ya, enggak mau mengoreksi diri mereka sendiri nih, fik eee, kesalahan film mereka tuh apa, gitu.
Mhm. Iya. Bener. Apalagi mhm. Waduh. Mmm, bener bener. Mmm, iya. Terus juga kayak mendukung ini enggak sih karya negara, bangsa gitu loh, jadi juga ya itung-itung gitu. Oke deh. Wah, seru banget nih Kak, denger cerita film favorit Kakak. Aku jadi kebayang sih gimana serunya nonton itu, sampai lupa waktu gitu ya. Oke deh, sampai jumpa iya, boleh boleh banget. Oke deh Kak, makasih banyak ya. Nanti next ketemu lagi deh.
Betul. <laughs> Asli Kak, coba deh Kak. Oke. Makasih Kak. Sa ya, aman-aman, pasti. Sampai jumpa Kak. Dadah Kak!
Iya, sampai jumpa.

Mmm, menarik ya Kak kalau ngomongin tentang apa ya, nggak bisa mikirin film gitu ya memang kadang kayak adegan kecil aja tuh bisa ninggalin kesan kuat banget gitu kan ke kitanya gitu. Nah tapi kalau genre film nih itu biasanya Kakak tuh suka yang kayak gitu aja atau film ini tuh beda dari yang biasanya gitu?
Iya. Bener, Kak, bener banget bener banget. Mhm. Aku tuh kalo genre film sendiri ya, Kak, aku tuh sebenernya, eee, suka yang ya, kayak melo melodrama kayak gitu, kayak tentang keluarga apalagi, aku suka, tapi aku drakor drakor aku gak suka ya, Kak. Terus kayak, action, film-film action tuh aku suka banget kayak Tekken 2, Tekken 1, 2, 3 atau enggak, eee, apa ya, eee, transfo bukan transfo Transformers aku juga suka. Ini loh, apa sih, eee, Terminator itu aku suka. Ip Man, segala macem tuh, X-men aku suka. Terus kalo misalnya horor juga aku suka, Kak, cuman kekurangan aku nonton horor adalah aku tuh orangnya penakut ya, Kak. Aku tuh orangnya penakut, tapi ketika nonton horor aku berani, tapi setelah nonton sindromnya itu Kak, iya, jadi parno, parno banget.
Oh. Drama keluarga, ya. Mhm. <chuckles> Iya iya. Hmm. Apa tuh? Sains Mmm. Kenapa, tuh? <chuckles> Heeh. Oh, setelahnya, ya? Waduh, bener banget sih, relate sih, Kak, relate. <chuckles> Relate relate, iya iya, tapi kalau mmm, mhm, terus?
Iya, kan. Aku tuh pernah nonton Annabelle. Aku pernah kayak nonton Annabelle jam 12:00 malam, Kak, kayak sebelum nonton, "Ah, Annabelle doang, ini mah film nggak mungkin ada lah dia di sini", kayak gitu loh, Kak. Setelah nonton, Kak, itu kan selesainya jam 01:00, jam 02:00, ya. Aku langsung balik tuh ngebut, Kak, aku takut, Kak, langsung ku kunci semua pintu, jendela, eee, kaca mobil, aku beneran takut, Kak, ampe sampai rumah pun aku klakson-klasonin itu, Kak, pagar biar cepet dibuka, takut tiba tiba muncul, Kak, gitu.
Heeh, oke. <chuckles> Haduh. Oke oke. Nih, cukup lucu ya gitu ya, takut, suka horor, tapi takut setelahnya gitu, oke. Nggak papa nga manusiawi banget kok, Kak, itu juga cukup relate, gitu. Nah, tapi kalau dibandingin nih, Kak, sama film lain gitu yang pernah Kakak tonton gitu, apa sih yang bikin film mungkin yang film yang pertama sekali tuh Kakak bilang itu tuh spe spesial, gitu, Kak?
<laughs> Iya iya <laughs> Ya ya. Ah, dari ceritanya ya, Kak, dari pesan yang di sampaikan, dari ceritanya, dari pembawaan, eee, si aktor dan aktrisnya ini nih, mereka bisa nggak nih ngebawain ceritanya ini nih yang bisa sampe banget nih ke penontonnya, gitu loh, Kak. Jadi menurut aku, film tuh bener-bener kesan adalah jalan cerita, terus cara si aktor dan aktrisnya ini memerankan peran mereka, sama pesan yang disampaikan itu tuh apa sih, kadang kan pesan tuh kan yang disampaikan, eee, i secara, eee, tidak langsung, ya, Kak, jadi kayak kita harus mikir dulu, nih pesan kayak gimana nih, baru kita, "Oh, gini filmnya", gitu sih, Kak, menurutku kenapa film tuh bisa seberkesan itu, Kak.
Mmm. Mmm.